うーん、それで言うと、お子さんが生まれてから、家事が、こう、大変になったとか、そういうことでしょうか？
そうですね、やっぱ、子どもが生まれてから、自分のことと家事、家のことと、あと、子どものことが、もう、すごくあるので、それで、はい。
うん。 うんうんうん。 ああ、そうですよね。うん。 うんうんうん。なんか、やっぱり、こう、ご飯が作るとか、なんかこう、何が大変なのか、こう、今あのお子さんがおいくつなのかちょっとわからないので、あれなんですけど。例えば、こう、学校に、こう、はい。
うん。 うんと、子供がまだ、はい。ちっちゃくて、まだ小学生、上が小3で小1違って、あと保育所に通ってる3歳がいるんですよね。
はい。 はいはい。 ふーん、ふんふんふん。
なので、全然、まだまだ、こう、手がかかるっていうか、うん、なので、うん。
うーん、うんうん。そうですよね。小小学生だったら、こう、ご飯を作ったりだとか、あの、お迎えに行ったりだとかね、いろいろ、。
そうですね。 そうですね、上の子は大分大分、手が離れてきたんですけど、それでも下の子が3歳なんで、まだまだ、こう、身の回りの事、お世話してやんなきゃいけないし、で、さんにんいるとこう喧嘩とかもするので、それの仲裁とかやってると、もう全然何も なくて、で、気づいたら、もう、夜になって、で、子供達が寝たら、私も一応、一緒に、こう、疲れ切って、こう、寝落ちしちゃって、で、そしたら、もう次の日の朝ってなってて、あ、もう自分の時間が何もなかったと思って、またいちにちが始まる感じなんですよね。
はい。 うんうん。 うーん。 うーん、うん ええええええ。 そうですよね。うん。うん。 うん。 うーん、うん。ううんうん。 うん。 ああ。